Hast du denn irgendwie das Gefühl, dass es jetzt geschehen muss? Dein dein Wunsch im Si Sinne von irgendwie hm, ähm, sesshaft zu werden, beziehungsweise Partner, oder sowas. Spürst du da 'n inneren Druck, dass du diesem auch nachgehen möchtest?
Mhm. Mhm. Ja, also, ich spüre diese ja, diesen Druck, den ich mir natürlich, ähm, selbst mache, eigentlich schon so seit Schweden damals, ähm, weil ich nämlich ich ich bin da damals für 'n Tinder-Date tatsächlich hingegangen. Und damals dachte ich schon: „Boah, ich habe jetzt das gefunden, wonach ich die all die Jahre gesucht habe“, ne? Und, äh, das war schon immer mein Wunsch eigentlich, so jemanden zu finden und dann auch zu sagen: „Okay, hier bleibe ich, hier fühle ich mich halt wohl.“ Äh, und das hat, äh, ja gar nicht funktioniert. Bin aber trotzdem da geblieben, weil ich mir dachte: „Okay, ich habe jetzt hier 'n Ziel, das muss ich jetzt mal verfolgen. Ich will auch nicht Ewigkeiten studieren.“ Von daher habe ich mich 'n bisschen zusammengerissen und bin halt da geblieben. Aber der Wunsch ist immer noch da, tatsächlich auch mal also, ich bin froh, dass ich die Welt erkunde, so wie ich's halt mache. Ähm, aber irgendwo wünsche ich mir natürlich auch so 'n bisschen Stabilität und dann immerzu umziehen, das ist halt mit super viel Stress, Aufwand, äh, bürokratischen Kram verbunden. Das ist halt super manchmal äh, manchmal super anstrengend natürlich. Ähm, von daher wünsche ich mir eigentlich schon grundlegend, dass ich gerne mal irgendwo, ja, meinen Ort finden würde und auch meinen meinen Menschen sozusagen, mit dem ich dann ja auch so vielleicht Familie äh, vielleicht nicht unbedingt direkt gründen, aber planen könnte, oder mal drüber nachdenken könnte. Also, das wünsche ich mir eigentlich schon, ja. Aber ich weiß halt eben nicht, wo das sein soll. Deswegen probiere ich mich halt gerade irgendwie noch aus, sozusagen.
Hm. Hm. Mhm. Hm. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr verständlich. Ähm, und ich finde dennoch, dass du's ja bisher ganz gut machst, weil du ja auch, äh, in gewisser Weise deinen Wünschen auch folgst. Ich finde auch interessant, dass, ähm, quasi deine 2 Wünsche, ähm, für mich auch erst mal klingen wie 2 fast schon Gegenteile. Ähm, auf der einen Seite möchtest du natürlich auch die Welt weiter erkunden, was, wie ich schon erwähnt hatte, ähm, sehr, äh, hm, hoch anrechne, den Mut dazu zu haben. Gleichzeitig verstehe ich natürlich auch, dass du in gewisser Weise deinen deinen deinen Rückzugsort finden möchtest, dein Heimat oder d einfach dein Zuhause finden möchtest. Kann es sein, dass du das noch nicht bisher hattest?
Ja. Hm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.

Ja, hi, ich, äh, würde mir da gerne mal was von der Seele reden. Und, äh, zwar bin ich so 'n Mensch, ich, ähm so seit dem Abitur, sage ich mal, da fing das 'n bisschen an, ich kann nicht lang an einem Ort bleiben und, äh, ich bin ständig am, äh, Städte wechseln, manchmal sogar Kontinente wechseln. Also, es bei mir ist viel los, sage ich mal, und, ähm, ich ziehe halt oft um und manchmal frage ich mich so 'n bisschen, wie schlau das alles ist, ob ich nicht vielleicht irgendwo mal mich also, auf ernst niederlassen sollte oder ob ich das alles so richtig mache, wie ich das mache oder ob ich vielleicht irgendwann mal mir anfangen sollte wegen, ja, meiner beruflichen Karriere oder so, mal mich hinsetzen sollte und sagen: „Okay, ich halte das jetzt hier erst mal aus und ich mache mir jetzt erst mal 'n Plan, wie soll's überhaupt weitergehen?“ Also, äh, manchmal ist es ja, es ist manchmal so schwierig, weil ich nicht so richtig weiß, wo ich hingehöre, und ich versuche das noch irgendwie rauszufinden. Ähm, ja, das ist so 'n bisschen das, äh, Problem, sage ich mal.
Mhm. Ja, das, ähm also, als 1. danke ich dir auf jeden Fall für deine Offenheit und, ähm
Mhm.
freue mich, dass wir vielleicht drüber sprechen können. Ähm, da hätte ich vielleicht 'ne kleine Frage, und zwar, äh, wie fühlst du dich denn, äh, mit dieser Situation aktuell? Also, bist du da eher dankbar für? Schätzt du das sehr wert, oder bereust du eventuell auch etwas?
Mhm.